Ừm, đúng rồi, chính xác. Thì nói chung thì cuộc sống của mỗi người thì khi họ làm việc, có một công việc hay là học tập, thì họ sẽ chắc chắn luôn, bản năng con người như mình nói thì nó sẽ thích nghi, nó sẽ biết được cái nào cần thiết, cái nào quan trọng để mình ưu tiên hơn, cái nào tốt hơn. Yeah. Thì với công việc thì với công việc thì hiện tại mình với bạn đều đang làm việc từ xa nè, thì tụi mình cũng vì kiếm tiền, đúng hông? Thì rõ ràng là mình sẽ ưu tiên cái công việc lên hàng đầu tại vì rõ ràng là có một cái job. Mình biết là kiếm tiền bây giờ nó khó lắm, nó ra ra đường đôi khi có những cái job nó ừm.
Ừm hứm. Đồng ý. Đồng ý luôn. Đồng ý. Đồng ý. Rõ ràng. Đúng. Đúng. Phải, a, phù hợp với, a, kiểu giống như kinh tế thị trường nữa, phải hông? Ví dụ giống như là bây giờ kiếm việc ở ngoài không được rồi, thì bây giờ có một cái công việc mà online như vậy thì đã quá may mắn so với những người khác rồi, phải hông? Nhiều lúc còn thấy may mắn hơn là mình được trả, kiểu giống như là, cao hơn, nhỉnh hơn những người khác nữa, bạn có đồng ý hông?
Ừm. Yeah, đúng rồi. Ừm. Hừm. Ừm, đúng rồi, chính xác. Ừm hưm. Hừm. Có, mình có đồng ý với bạn. Thật ra là nhiều hơn ấy, tại vì theo mình biết, ừm, mấy cái công việc mà bạn làm ở ngoài đường luôn, hay là bạn làm nhân viên ở nhà hàng đi. Có khi á, một một tiếng bạn được chưa tới, gọi là, nh 10 đô á, nhưng mà thật ra bạn làm rất nhiều luôn. Mà không những là bạn không làm về cái thao tác miệng hay là bạn ngồi đâu. Mà bạn phải đi đứng rồi cổ tay, cổ vai của bạn đau, ừm. Hừm, nhưng mà
Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. Nhưng mà người ta có tiền tip. Nhưng mà bù lại có tiền tip cũng khác cao mà, phải hông?
Ừm. Nhưng mà tuỳ, lỡ lỡ người ta hông tip thì sao, đúng hông? Bạn phải yeah, đúng rồi nó nó có nhiều cái yếu tố lắm. Hừm, mình đâu có quyết định được. Yeah, cảm ơn, cảm ơn bạn luôn nha, một chủ đề khá là người lớn ha. Yeah, cảm ơn bạn. Yeah. Yeah.
Đồng ý, đúng, chính xác, cái đó là không phải mình quyết định được, đúng. Rồi, cảm ơn những chia sẻ của bạn ngày hôm nay há. Ờ, rồi, chào bạn, bye bye bạn.

Ừm, đúng rồi. Với lại mình thấy á, có mấy người mà làm về IT á, người ta cũng nói là, ờ, chỉ làm từ sáng tới chiều thôi, nhưng mà rõ ràng mình thấy cái công việc của họ có khi là một ngày chưa đủ nữa, họ phải làm rất nhiều luôn, ngủ hông có bao nhiêu á, phải ôm máy tính cả ngày làm luôn, nó rất là nặng luôn á. Yeah.
Thì, à ừm hứm. Ừm. Đồng ý. Kiểu, giống như là, làm về, ờ, IT thì đầu óc sẽ luôn, a, nặng đầu hơn và, kiểu, giống như là, phải suy nghĩ về cái vấn đề đó và thật sự là phải tìm hiểu update công nghệ mới.
Ừm. Ừm, chính xác, đúng rồi.
Cho nên là khi mà về nhà thì cũng sẽ không có thời gian để mà nghỉ ngơi nhiều, thì rất là khó mà để cân bằng. Thì không biết á là bạn có những cái tips nào để giúp người khác mà, kiểu, giống như là cân bằng giữa cái công việc làm từ xa và cuộc sống cá nhân hông?
Ừm, thật ra cái tip thì mình cũng hông dám, kiểu như là, mình tự hào là mình cân bằng rồi mình chỉ người khác á. Ý là mình muốn họ đôi khi là trong bản thân mỗi người, họ sẽ biết cái nào quan trọng hơn, công việc hay là cuộc sống cá nhân để họ ưu tiên cái nào trước, cái nào họ muốn làm trước cái nào á, yeah. Nhưng mà như mình thì hiện tại thì
Ừm hứm. Đồng ý. Đồng ý với ý kiến của bạn. Lúc nào muốn làm trước làm sau, phải hông?
Ừm, nhưng mà mình hiện tại thì mình cần tiền, đúng hông? Thì mình sẽ ưu tiên cái công việc hơn. Yeah, dù gì Yeah, thì cũng tùy vào cái hoàn cảnh gia đình của mỗi người thôi, thì mình nghĩ bạn cũng vậy đúng hông? Yeah.
Đồng ý. Chính xác. Đúng rồi. Thì, à, phải tùy thuộc vào cái, ơ, hoàn cảnh gia đình giống như là bạn nói, rồi, à, nhu cầu bản thân. Thì đương nhiên là ai cũng có một cái cuộc cuộc sống mà có công việc ổn định rồi, à, à, à, kiểu, giống như là, công việc và cuộc sống nó, ơ, cân bằng với nhau, nó không bị ảnh hưởng, làm hết giờ thì đi về. Ai cũng muốn như vậy, nhưng mà thật ra là cuộc sống nó đâu có lúc nào mà nó, ơ, tươi đẹp giống như mà mình mong muốn, phải hông? Cho nên á là mình phải có độ ưu tiên tùy vào thời điểm.
Ừm. Ừm. Ừm, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm, đúng rồi, chính xác! Với lại mình thấy á, thường thì nếu mà bạn làm việc đủ đủ từ xa đủ lâu thì mình nghĩ là cái nào nó cũng sẽ có một cái nề nếp, nó cũng sẽ có một cái khuôn khổ á, mình cũng follow mình theo nó được á, đúng hông? Ừm.
Ừm. Ừm hứm. Ừm. Đồng ý, kiểu, vậy. Thì, kiểu như là là, khi mà làm việc từ xa thì, kiểu, giống như là, có cái thời gian cố định. Tuy là làm việc, à, thì, à, từ xa như vậy nhưng mà thời gian á là ví dụ, giống như là, sáng thì 8 giờ vào làm việc và nghỉ trưa lúc 1 giờ, hoặc là mười hai giờ nghỉ tới 1 giờ, rồi sau đó quay lại làm việc, rồi sau đó ra về, phải hông? Thì kiểu kiểu vậy, thì mình cũng phải tuân thủ cái luật đó. Nhưng mà ngoài ra thì sẽ có những cái, giống như là, những cái công việc, ừm, không tên, thì thật sự là mình cũng phải làm thôi phải hông? Kiểu như vậy.
Ừm. Ừm. Ừm, ừm. Ừm. Ừm. Yeah. Ừm. Ừm hứm.